Hıı.
Bunu deneyebilirsin. Hani her platformda olduğunu sanmıyorum ama çok büyük hani hep kullanılan platformlarda, ben hep o şekilde yapıyorum ya da eğer oturduğum bölgeye yakın varsa eve teslimat yerine çok yakınlarda, metrolarda kutular oluyor. O kutulara teslim edildiğinde iade ederken de, sen gidip o kutuya bırakıyorsun, görevli gelip alıyor ve o şekilde daha kolay oluyor.
A. Hı. Aslında mantıklı. Peki mağazaların içerisinde iade yapsam bunu kabul ediyorlar mı? Bilgin var mı bununla ilgili?
Eee, şu şekilde: Sanırım eğer yetkili satıcı ya da kendi sitesindense yani bir distribütör site değil de aldığın markanın bizzat kendi websitesiyse ben kabul ettiklerini düşünüyorum. Çünkü tam tersi şekilde siparişi de mağazaya verip mağazadan alabildiğin için sanırım iadeyi de mağazadan kabul ediyorlardır. Peki, eee, değiştirmeyi hiç denedin mi? Hani "Beğenmediğim bir şeyi zorla kullanırım." demiştin. Değiştirmek ya da iade etmek yerine belki ikinci el satmayı deneyebilirsin. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
He, bu ikinci el fikri güzel.
Eee, şu şekilde: Sanırım eğer ...Yetkili satıcı ya da kendi sitesindense yani bir distribütör site değil de aldığın markanın bizzat kendi web sitesiyse ben kabul ettiklerini düşünüyorum. Çünkü tam tersi şekilde siparişi de mağazaya verip mağazadan alabildiğin için sanırım iadeyi de mağazadan kabul ediyorlardır. Peki, eee, değiştirmeyi hiç denedin mi? Hani "Beğenmediğim bir şeyi zorla kullanırım." demiştin. Değiştirmek ya da iade etmek yerine belki 2. el satmayı deneyebilirsin. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
İkinci el fikri çok hoşuma gitti en azından bütçeyi bir şekilde hani ü ürünün etiketi de duruyor, ürünün etiketi durduğu için hani kullanılmış ürün gibi de olmaz. Dediğin gibi daha en azından, ııı, "Zararın n neresinden dönersem kârdır" mantığında değiş o şekilde ikinci el sitelerine satabilirim. Aslında bu çok mantıklı yani. evet, her, eee, alışverişte özellikle bu çevrimiçi mağazalardaki alışverişlerde insanın başına gelebiliyor. Bu tür durumlarda en azından etiketle satıl satma, eee, bütçeyi nerede yani sarsılan bütçeyi birazcık kurtarır gibi geliyor. Çok mantıklı bir şeydi, tavsiyeydi. Eee, ben bir de şeyi söyleyeceğim: Mesela, eee, dikiş kalitesini, kumaşın kalitesini anlamak için bazı sitelerde böyle şeyler var. Çok yakın fotoğraflar var ama bazılarında yok. Sürekli yani bu güzel sitelerden de alışveriş yapmak da insanı şey yapıyor, eee, bütçe olarak da sarsıyor, yani genellikle çok böyle, yani, nasıl diyeyim, kaliteli ya da çok yüksek fiyata satan sitelerde şey oluyor, eee, böyle yakın fotoğrafları hem dikişin kalitesini hem de kumaşın kalitesini gösterecek şekilde fotoğraflar oluyor ama her zaman da bunu mesela o şeylerden mağazalardan alacak bütçem olmuyor. Bunun hakkında ne yapabilirim mesela? Bununla ilgili bir fikrin var mıdır?
Evet. <chuckles> Evet. Evet. Evet. Hı hı. Evet.